Juga. Selamat malam dari sini.
Heeh, selamat malam juga ya. Malam malam malam, harus semangat Mbak malamnya, selamat malamnya kan.
Oke. <laughs> Oke, harus semangat, bener. Malam minggu soalnya ya, jadi harus bersemangat nih. Kakak, apa kabar nih?
Mhm, betul. Kabarnya baik Kak, sehat, semangat, gitu kan. Kakak gimana kabarnya?
Oke, baik juga, semangat nih buat ngobrol-ngobrol. Kayaknya kalau malam Minggu nggak ke mana-mana, enaknya emang dibuat ngobrol ya? <laughs>
Hmm. <laughs> Iya sih, daripada ke mana-mana gitu kan, mending ngobrol aja kali ya? <chuckles>
Mhm. Bener bener banget. Ini aku mau ini Kak, coba ngobrol sama Kakak tentang film gitu. Kakak suka nonton film nggak?
Mhm. Mhm? Wih. Suka banget, Kak. Suka banget suka banget. Suka. <laughs> Sama suka juga ya?
Oke, sama kalau gitu. <laughs> Mhm, suka banget dong, apalagi biasanya kalau lagi ada waktu luang ya, kalau enggak diisi nonton film terus ngapainlah istilahnya gitu. Mhm. Ada nggak sih Kak, eee, film favorit Kakak sepanjang zaman gitu sampai saat ini?
Hmm. Iya. Oh, iya, betul, betul. Hmm? Wih, mungkin film apa kali ya, Final Destination kali ya? <laughs>
Apa tuh? Oh, wah. Boleh tahu nggak kenapa?
Iya. Kenapa ya, karena itu kayak banyak banget kejutan-kejutan di dalamnya kan.
Oke. Benar sih.
Mhm, itu kayak heeh. Misalkan kayak lagi balapan gitu, tiba-tiba, oh, ternyata kematiannya nanti berawal dari situ ya. Itu sih, yang bikin biasa kita terkejut, "Wah, luar biasa ya" <laughs> heeh. Kok enggak disangka enggak disangka, jadi banyak kejutannya banyak kejutannya. Kalau Kakak gimana? Film apa yang Kakak mungkin kayak, "wow, ini film bikin saya terkejut" ada enggak filmnya? Mhm.
Heeh. Benar sih. Hmm, nggak disangka ya. Mhm mhm. <clicks tongue> Benar benar. Heeh. Oke. Kalau terkejut yang, eee, benar-benar kaget, gitu ya Kak, itu, mungkin aku juga bisa bilang "Final Destination" tadi, karena
Mhm mhm. Mmm.
a aku, kan, bisa dibilang, enggak, aku lebih prefer, apa ya, lebih milih film horor daripada film gore kayak gitu loh Kak. Soalnya
Oh, iya iya.
aku lebih takutan lihat yang kayak semacam "Final Destination" gitu daripada film horor, enggak tahu kenapa. Jadi
<laughs> Iya, heeh, betul sih.
tiap detiknya, tiap adegannya itu benar-benar yang kayak soalnya, kan, kita nggak tahu ya, apa yang akan terjadi di dalam film tersebut. Apalagi Heeh.
Iya. Bikin penasaran kan. Jadi kayak, "aduh, <tsk> ini sebentar, kenapa ya ini sebentar bagaimana ya, aduh, ini selamat enggak ya?" <chuckles> gitu kan?
Benar banget nah, benar. Terus yang, eee, film terbaru ini udah lihat belum Kakak?
Hmm. Yang terbaru sih belum sih sebenarnya, tapi apa ya, pengen pengen lihat sih. <laughs> Karena mungkin pasti banyak kejutannya juga kan?
Oke. Mhm mhm. Bener bener bener. Kemarin tuh kebetulan, Kak, aku sempat nonton nih, barusan hari apa ya, hari Kamis kemarin kalau nggak salah. Itu, aku kan datangnya mepet banget ya, Kak. Jadi pas udah masuk ke bioskopnya itu udah gelap, udah mulailah. Terus aku karena aku nih kagetan ya kalau nonton film semacam Final Destination itu, baru mau masuk, eee, tempat duduk itu tiba-tiba gitu kan, Kak. Demi apapun i mhm. Bener, demi apapun itu aku langsung teriak, padahal aku nggak lihat filmnya saking kagetnya jadi kayak malu aja sih, cuma ya
Mhm. Mmm. Mhm. Ah. Heeh, eh. <chuckles> Aduh aduh. Mhm mhm. Waduh! <chuckles> Musiknya ya, Mbak, ya? Musiknya yang bikin kaget ya? Mmm. <laughs> Aduh, mungkin <laughs> dilihatin satu itu ya <chuckles> aduh, sat satu bioskop langsung noleh, aduh, ampun ampun.
Mhm, satu bioskop langsung noleh kan, soalnya mhm mhm kenceng banget gitu. Terus ini, Kak, di, eee, Final Destination ini Kakaknya udah nonton semua kah atau gimana?
Mhm. Mhm. Eee, hanya beberapa sih, hanya beberapa yang saya nonton karena, apa ya, mungkin karena, eee, enggak sempet aja sih, mungkin mhm, biasanya. Tapi kalau udah yang saya sudah nonton itu memang apa ya, benar-benar <tsk> yang benar-benar apa yah, rasanya kayak nonton film kayak kayak bukan nonton film sih rasanya. Kayak mhm, dia kayak apa ya, memang kayak kehidupan nyata, rasa-rasanya seperti itu sih. Kehidupan nyata yang sering kita alami kan. Misalnya orang-orang naik mobil mungkin, atau misalkan kita lagi buntutin sebuah mobil trek dari belakang, gitu kan. Kayak-kayak begitu. Mungkin e yang apa ya, hal-hal simpel yang ternyata dalam film itu bisa di apa ya, diolah jadi sebuah adegan yang menegangkan, gitu kan?
Mhm. Oh gitu. Heeh. Apa tuh? Heeh, kayak gimana tuh? Heeh, mhm. Oke. Oh. Heeh heeh. Bener bener bener. Bener. Setuju banget, mhm, bener banget. Soalnya kalau di Final Destination kan kayak apa ya, Kak, memang kehidupan sehari-hari yang mana kemungkina ada loh kemungkinan terjadi kayak gitu.
Mhm. Mmm. Mhm. Iya. Iya, betul. Itu dia yang bikin kita kaget biasanya kan? Terkejut, mmm.
Mhm mhm, sampai kepikiran gitu ya biasanya ya, Kak.
Mhm, betul. Jadi jadi sambil nonton film itu saya sambil mikir, wah, yang, apa ya, yang buat narasinya ini, yang buat apa ya, adegannya ini, wah luar biasa banget sih menurut saya.
Mhm. Heeh heeh. Bener, setuju banget. Kayak apa ya, Kak, ya, yang aku ingat dari film Final Destination ini, aku enggak tahu ya apakah Kakak ingat, ada yang di bagian scene salon gitu loh, Kak, terus. eee
Mhm. Keren kan? Mhm. Mhm.
Terus ada apa ya, masalah kok lupa nih kayaknya di di pengering rambut gitu loh Kak, terus
Iya. Oh, iya iya iya. Dan itu yang bikin, aduh <tsk> ampun ya. <laughs> Iya.
Mhm mhm. Benar benar benar, jadi kayak, wow ini kalau e di kehidupan nyata kita teledor dikit bisa loh kayak gitu sebenarnya.
Iya, betul. Jadi, cuma apa ya, hawa jadi setelah nonton film itu kan, kita jadi kayak kayak kayak parno gitu kan? Wah ini sebentar, jangan sampai jangan sampai gitu kan? Aduh. Mhm. Mmm.
Mhm mhm. Heeh heeh. Benar. <laughs> Benar banget benar banget. Tapi sebenarnya, eee, ada itunya ya Kak, ada sisi positif dan negatifnya ya, dari film, gitu ya. Mhm.
Iya, betul, betul. Karena apa ya, karena mungkin memang di mungkin ke bagian dari kehidupan sehari-hari kan, simple gitu kan. Nah mungkin dalam kehidupan itu kita jadi kepikiran kan. Wah sebentar, kayak di film nih, sebentar nanti kayak di film nih, aduh, kita kita jadi khawatir, padahal seb sebenarnya cuma di film aja kan. <chuckles> Mhm.
Benar benar. Hmm. Mhm. Betul. Bener banget. Mhm, setuju. Terus, ada ini sih Kak, aku kalau terkejut, bukan terkejut kaget ya, terkejut dari jalan cerita, plot twist-nya lah, bisa dibilang. Itu ada dari film Harry Potter nih Kak, Kakak nonton nggak?
Mmm. Heeh. Heeh, iya. Oh, kalau Harry Potter sebenarnya aku enggak nonton, Mbak. <laughs> Iya iya. Mhm.
Oh oke, enggak apa enggak apa. Jadi, singkatnya ya Kak, di sini kan, ada yang namanya Dumbledore sama profesor Snape, kalau Kakak, pernah dengar. Nah, yang namanya Dumbledore ini, kalau di mata orang ya, itu tuh karakter yang baik gitu Kak. Terus Snapenya ini karakter yang bisa dibilang, mungkin bisa mengkhianati gitu di akhir, orang itu awalnya memandangnya seperti itu. Tapi ternyata, eee, setelah didalami lebih jauh ya ternyata mhm, yang punya, eee, niat agak jelek itu sebenernya yang Dumbledore ini Kak, yang baik justru yang Snape ini.
Mhm. Mmm. Kenapa itu? Mmm. Mhm. Ya. Oh, iya iya iya. Mmm. Mhm? Wih, dalam banget. Heeh? Mhm. Oh. Waduh waduh waduh.
Mhm, jadi, ada kurang lebih berapa ya, 6 atau 7 episode gitu, di episode ke-6 itu baru ketahuan deh kalau ternyata Snape itu baik, jadi
Mhm. Heeh. Oh. Wih, berarti selama ini orang-orang me mengiranya itu yang jahat ya?
Benar, benar banget, jadi benar-benar baru ketahuannya tuh di akhir. Makanya sebagai penggemar film Harry Potter, kagetnya bukan main kan Kak, kayak, "Loh ternyata selama ini dia loh yang baik," plot twist gitu sih.
Waduh. <chuckles> Iya iya iya, dan kadang sih memang ya. Wah, itu keren banget sih, dan, eee, apa ya, saya pikirnya memang film itu seperti itu ya Kak ya, kadang kita bis dikasih sudut pandang dari satu informasi aja kan, biasanya kan. Heeh, nanti setelah lama-lama nanti setelah lama-lama ada filmnya, berlanjut gitu kan, nah baru ketahuan kan, oh ternyata begini ya, dan itu juga kan yang membuat kita ter terkejut kan?
Mhm mhm. Benar banget. Betul. Mhm. Heeh heeh. Betul. Nah, heeh, benar banget. Soalnya kan, kalau bisa dibilang pemahaman kita terhadap ni apa ya, arti dari film sendiri kan tergantung kita ya, Kak, tergantung kita mengartikannya gitu. Jadi, tiap orang pasti, eee, punya pengertian berbeda terhadap film tersebut.
Mmm. Mhm. Iya iya iya iya iya. Iya, punya perspektif tersendiri kan, orang-orang, mhm.
Nah, bener banget, terus aku mau nanya nih, Kak, ke Kakak. Kira-kira Kakak tuh suka fil eee, genre film yang kayak gimana sih, selama ini yang, Kakak tonton?
Mhm mhm, mmm. Sebenarnya sih yang paling banyak saya nonton film-film film-film dokumenter sih sebenarnya, Kak. Mhm, itu sih. Karena apa ya, saya melihat, ada kisah nyata yang mungkin bisa jadi informasi, bisa jadi motivasi, bisa jadi inspirasi, gitu sih. Menurut saya, Kak. Mmm, misalkan apa nih, misalkan David Beckham kan, itu kan kenal kan David Beckham itu?
Heeh. Oh oke. Kenapa tuh, Kak? Oke. Mhm mhm. Oh, mhm, tau tau.
Itu kan pemain bola kan, Itu bintang. Nah, dia dia punya apa ya, film dokumenter tentang perjalanan hidupnya jadi pesepak bola terkenal di dunia, kan. Nah, itu e a yang seperti-seperti itulah yang mungkin saya bisa ambil positifnya, Kak, ada ambil pelajarannya. Mmm, begitu sih, Kak, biasanya, Kak. Mhm.
Bener. Heeh. Oke. Oke, mhm mhm. Berarti yang bikin, apa ya, yang bikin, film dokumenter berbeda itu mungkin ada semangat, motivasi yang diberikan gitu ya, Kak? So soalnya kan, perjalanan hidup ya, bisa dibilang ya?
Mhm, betul. Iya, betul. Dan itu kalau, da kenapa menarik, karena kalau David Beckham kan mungkin, menjalani hidupnya sampai 33 tahun kan, baru kita tahu ujungnya kan. Nah, tapi kalau di film itu, kita cuma nonton sekitar 1 atau 2 jam, dan kita akhirnya dapatkan semua perjalanan hidupnya kan. <laughs> Mhm, gitu sih menurut saya.
Heeh. Wah. Benar benar. Mhm mhm. Iya sih, benar benar benar. Jadi emang, ada ap ada perbedaan khasnya gitu ya istilahnya, ya?
Betul betul, Kak, betul betul.
Mhm mhm. Aku juga sebenarnya lumayan, hmm, suka lihat dokumenter nih, Kak, tapi bedanya, dokumenter yang aku lihat ini, eee, lebih ke, apa ya, ke sesuatu yang, penjahat-penjahat gitu loh Kak. Tentang kejadian yang pernah terjadi. Bukan, karena, apa ya, tapi dari nonton film itu tuh, aku jadi terbuka bahwa, eee, sebenarnya orang jahat itu, terlahirnya itu dari berbagai macam faktor, gitu loh. Ada yang awalnya baik, terus tiba-tiba ada, entah dibuli lah atau diapa, akhirnya dia, berubah karakter, gitu ya, terus mhm, iya, heeh?
Mhm, Mhm? Oh, iya iya iya iya iya iya. Heeh. Mhm. <laughs> Iya sih. Mhm, betul. <laughs> Betul betul, betul. Dan dan hidup kan memang seperti itu. Orang bilang kan orang bilang kan gelap. Padahal ternyata, bukan gelap, cuma karena enggak ada cahaya, gitu kan. <laughs> Sama sama aja yang jahat kan, bukannya jahat, cuma, apa ya, sisi baiknya enggak ada, gitu kan. Gitu sih biasanya. Mhm.
Benar. Mhm mhm. Benar Benar, mhm. Betul, benar banget. Jadi emang, eee, ada, apa ya, eee, pemahaman kita dan pandangan kita terhadap film dan juga dunia itu jadi lebih terbuka sih, Kak, kalau menurutku dari film-film ya, hmm.
Betul betul. Mhm, meskipun itu cuma film dokumenter kali ya, perjalanan hidup, tapi, tetap saja kan di dalamnya banyak kejutan-kejutan kan. Oh, ternyata begini. Oh, iya ya, bisa juga ya, kayak gitu kan?
Benar. Nah, benar banget. Mhm mhm. Heeh, soalnya kan, kalau di dokumenter itu biasanya, apalagi yang kayak Kakak tonton tuh ya, yang emang perjalanan hidup dari titik bawah sampai akhirnya bisa di titik atas, itu kan terlihat ya, eee, susahnya itu kayak gimana sih, eee, dia lewatin, terus
Mhm. Mhm. Betul. Susah, betul. Heeh, awal-awalnya hidupnya gimana dari kecil kan? Waduh, benar-benar banyak kejutan, betul sih, Kak. Mhm. Mmm
Benar banget. Betul, terus kan biasanya, eee, mungkin, kesusahan atau kesulitan yang dihadapi itu sebenarnya, lebih susah daripada kita yang sekarang, gitu ya, Kak.
Ah, nah, itu dia, betul sih Mbak. Kadang saya lihat. wah mereka lebih susah hidupnya ya, daripada saya. <laughs> Harusnya saya lebih sukses, kan gitu sih ah. <laughs> Mhm.
Mhm. Heeh heeh, tapi ternyata <laughs> Nah, walaupun pikiran begitu kan, tapi membawa apa ya, membawa motivasi di diri kita bahwa, dia aja bisa sukses, kenapa kita enggak, gitu kan ya?
Betul, betul. Nah, betul, sepakat, sepakat. Betul sekali, Mbak. Nah, betul. Dan apa ya, film-film itu memang, <tsk> mungkin, eee, apa ya, kita cuma lihat di layar TV, di, apa ya, di HP, tapi memang, banyak pengaruhnya sih. Kalau misalkan kita mau ambil sisi positifnya banyak, kalau ambil sisi negatifnya banyak juga sih. Kalau yang kejutan-kejutan itu memang, hampir setiap film itu memang, ada kejutan tersendirinya kan. Beda-beda kan. Mhm. Misalkan film horor kali ya, beda banget ya kejutan-kejutan kan. Beda kan. Mhm.
Mhm. Mhm. Betul, mhm. Benar. Betul banget. Mhm. Betul, benar banget. Mhm. Bukan hanya mhm mhm. Benar, itu kan lebih ke, dikaget-kagetin ya? <laughs>
Iya, tapi kita memang terkejut kan kalau nonton-nonton film horor kan. Aduh aduh, gitu kan. Mhm.
Mhm. Terkejut banget, pasti pasti. Jadi kayak, eee, sebenarnya, kalau dari kejutan tersendiri ya, Kak, itu kan macamnya banyak ya, kalau di film ya, seperti yang Kakak bilang tadi, terutama yang, eee, dokumenter ini, yang kalau dari Kakak mungkin kejutannya adalah, kita jadi tahu nih, s eee, sulitnya dia buat membangun karir itu seperti apa, terus
Mhm mhm. Iya, betul. Iya. Iya, betul.
Biasanya kalau aku lihat dokumenter yang kayak Kakak itu ya, itu yang aku bikin kaget adalah, pencapaian atau, hasil yang dia dapetin, bisa sampai be triliun-triliun kan biasanya, itu yang kayak
Mhm. Mhm. Nah, betul. <laughs> Udah udah betul. Ki kita lihat, jumlahnya aja, waduh, wow wow wow wow, gitu kan? <laughs> Mhm.
Wah. Iya, yang kayak cuma, wah wah aja. Benar banget, apalagi yang, eee, ini sih, Kak, kalau yang aku yang dokumenter yang aku lihat kan memang lebih ke, kriminal, gitu ya. Yang buat aku kaget adalah, kok bisa orang kepikiran, bikin, apa ya, rencana sejelek itu ibaratnya, untuk orang lain.
Mhm. Oh, iya. Mhm. <laughs> Iya iya, betul juga sih betul juga sih. Betul ya ya.
Kayak enggak masuk di di otak aku aja gitu ke orang kok bisa sejahat itu. Mhm, benar banget. Ini, kalau aku tanya ke Kakak ya, kira-kira
Enggak masuk akal ya? <laughs> Mmm. Oke, mhm.
eee, Kak, kalau misalnya aku mau nonton film terus lagi bosan, ada saran film nggak, gitu. Nah, Kakak bakal kasih saran apa nih kira-kira?
Mhm. Judul filmnya atau, tema filmnya, Kak, kategorinya?
Boleh, dua-duanya.
Eee, judul filmnya kali ya. Tentang film Indonesia aja kali ya, biar lebih terkejut gitu kan. <laughs> Pernah nonton Pengabdi Setan, Kak?
Oke, boleh. Mhm. Apa tuh? Oh, tidak! Itu adalah salah satu film yang kuhindari.
Oh. <laughs>
Tapi aku nonton, Kak, tapi aku nonton.
Mmm, gitu. Oh iya iya iya -iya. Itu itu keren sih, maksudnya banyak memang banyak kejutan-kejutan di dalamnya sih, kalau kita memang mau terkejut gitu kan.
Heeh. Nep mmm? Benar sih. Setuju banget! Aku sampai kaget, Kak, nonton itu, kok bisa orang Indonesia bikin film kayak gitu?
Mmm, mhm. <laughs> Iya, ya, betul sih. Aduh, banyak banget kejutannya, betul, heeh.
Mhm mhm. Bener banget. Kalau dari aku mungkin, eee, Kakak harus coba nonton yang genre-nya itu, eee, science fiction gitu. Jadi yang kayak Hunger Games, terus Maze Runner.
Mhm. Apa? Kayak? Hmm. Wih wih wih wih. Kayak keren banget ya filmnya ya.
Mhm mhm. Betul, jadi kalau ada yang tanya ke aku sih, aku bakal jawab kayak gitu. Soalnya emang keren banget, editing-nya juga oke, gitu sih.
<chuckles> Bolehlah nanti dicoba. Boleh dicoba, Kak. Makasih banyak ya, Kak, ya.
Oke, mhm, makasih juga sudah berbagi sama aku ya, Kak.
Oke Kak.